Olha, também, eu acho que o autoconhecimento ele ajuda muito a pessoa a ter peito, mas eu eu acho que também no o primordial eu acho que é caráter, a pessoa ela tem que ter também um caráter, né, o temperamento, de assumir, de às vezes, tem que ter peito tem pra mim tem alguns lados. <clears throat> Um dos lados é que a pessoa tem que ter coragem, né, enfrentar as coisas, decisões, ah, tomar de determinadas decisões na vida e e e não importa as consequências ir até o final. Eu acho que isso é ter peito.
Hum, tá. Aham. Aham. Entendi. Eh, você acha que tá totalmente relacionado, então, à maturidade? Por exemplo, é algo que você vai aprendendo ao longo da vida? Você acha que dá para ir melhorando isso ou não?
Olha, pode ser mas eu acho que ter peito independente da idade, né, eu acho que aquilo tá tá muito relacionado com o que eu falei primeiramente, com a pessoa ser mais ousada, ela querer realmente, eh, ultrapassar, né, as suas dificuldades ou suas seus limites, suas barreiras, eu acho que tem a ver com isso também.
Hum, entendi. Suas dificuldades, seus limites. Aham. Entendi. Entendi. E você sempre foi assim? Você é uma pessoa que se considera, assim, uma pessoa que tem peito para enfrentar as coisas?
Olha, até dou aquela respirada pra pra responder, porque assim, minha estrada não foi fácil, eu já tive que enfrentar muitas coisas, eh, eu saí do Brasil, né, vim morar em outro país, então isso aí já é uma uma situação que a gente tem muita coragem, muito peito, porque é muito diferente, a gente sai completamente da nossa zona de conforto, e
Aham. Aham. Sai e vai para o desconhecido, assim, algo totalmente novo em uma outra cultura tá.
Sim, totalmente novo, isso, uma outra cultura, pessoas diferentes, os amigos que a gente tinha a gente tem que fazer outros amigos, a gente tem tudo para trás. E sabe uma coisa? Às vezes você acha que quando deixa as coisas para trás, você acha que elas vão estar lá esperando por você, né, quando você volta. E eu percebi que não, que a vida das pessoas que que ficam, né, em outro país tipo, também segue. E e às vezes eu até vou lá visitar, né, minha família, e eles não têm muito tempo, né, têm que trabalhar, não estão de férias, eu estou nas minhas férias eles não. Então, eh, e eu acho que é um fluxo da vida, e para isso também é preciso ter peito, porque quando você, eh, deixa coisas para trás, familiares, amigos, você sabe que pode ser que você nunca mais veja.
Deixar tudo para trás. Hum. Segue também. Aham. Aham. Entendi. Sim. Hum. Entendi. E você tinha essa consciência, você mudou você mudou em que momento, assim, da sua vida? Você já tinha uma vida construída no Brasil, você mudou muito nova, como é que foi?